あの人おしゃれでしたからね、あのドラマん中で、はい。
うん。それが、すごいそれが欲しいなと思って、その写真を撮って ChatGPT に
はい。あ、はいはい。
「これどこで買える？」って聞いたんですよ。
はい。
そしたら、ChatGPT は、何、その聞いて質問してる人の、あの、情報をいろいろ学んでるみたいでうん。うん、なので、あの、そ私が欲しかったのは、そのジェニファー・アニソンの25歳ぐらいの時に、フレンドに着ていたそのシャシャツのそういう感じの若い素敵なのが欲しかったのに、なんかいろいろこれがいい、これがいいとか言ってんのは、すっごい地味な、なんか年年寄りの。<laughs>
は、ストック溜まりますからね、その人の、はい。 <chuckles>
違うよ、みたいな。うん。で、なんか勘違いして、私が、い医者をやってるのかと思って。あの、医者の人はそうですよねとか言って、私は医者じゃないですよとか言ったら。<chuckles>
<chuckles> 噛み合ってないすね。
うん。医者の役のオーディションを受けたことがあって、多分それで勘違いしちゃったと思うんですけど。
お、へえ、ああ、そういうことか。なんか変にリンクさせられたりとか
うん。 なんかだからやっぱりちょっと間違える、人間じゃないような間違いが、たくさん。
うんうんうん。 確かにね。まあ、ひゃくパーひゃくパー頼るのは良くないかもしんないすよね、なんかアドバイスあたりで、やっぱ
うん。そうですね。だから質問の仕方みたいのをすごい気をつけないと。うん。
しむ質問の仕方だといや、ほんとそうだと思いますね。そこが大事なのかなと思いましね。まあ、確かにまあ、信じられない時、そうですよね、なんか、まあ、失敗して失敗も繰り返す人もやっぱいると思うんすよね。まあ、そういう時はやっぱあれですか、あの、もうほんとにできてる先輩だとかにうん。でお頼れる先輩がいなかった時どうしたらいいですかね？
うん。 うん。 <chuckles> うん。 そうですよね、ほんとにそうだと思います。うん。

あとその自分を信じられない時ですね、あの、どうされます？
自分は信じられない時って、すごいディープなあの <chuckles>
いや、もう多分ディープなんすよ、このトピもうディープだと思うんですけど、あ、あの、まあ、過去に、まあ、なんか、あると思うんすよね、だれ誰しもが一度は。うん。いろんな場面でもいいんですけど、はい。なんか思い当たる場面があれば。
<chuckles> はい。 ありますね。そうですね、ありますね。ふんふんふんふん。 す、そうですね、やっぱり、そういえば、昨日あの、カイトサーフィングに行ってきたんですけど
カイトサーフィングって、ええっと、さ砂の上のやつですか？え、どういうやつですかね？
カイトサーフィングってカイトがええ凧。サーフィングサーフィングで、足足がサーフィングで、手の上にカイトを持って、海の上を、ええ、サーフィングしながら空に飛んだりする
はいはい、凧ですね、はい。 ああ、カイト持って。 ああ！ ええ、ちょっと怖くないすか？そんなことないす。
すそうですね、私それずっと前からやりたくて、あの、でもやっぱり怖怖かったので、ずっとやんなかったんですよ。んで、それって、なんか、自分には体力がないんじゃないのか？
はい。 はい。 はい。
自分にはそれすごい高いし、できないんじゃないのか、そこまで海までそんな何時間も1人で運転できるかっていうのは、信じられなくて、ずっとやんなかったんですよ。